Ну, всё равно, с большая вероятность того, что люди скажут "да" просто чтобы Ну, в плане, вот когда вот будет начинаться вот идти вот эта вот эпопея с сортировкой мусора. Что вот, э, люди скажут "да" ему, только чтобы от них отстали. Но вот пока нету камеры, они будут ходить и творить свое: просто всё в 1 пакет, выкинул, ушёл, и никто не знаешь.
Мгм. Мгм. Слушай, у меня есть такая идея. М можно людей наказывать рублём, вот прям всех. Допустим, можно нанять дворника, который будет, э, заниматься регулярной, э, как это сказать, о отбраковкой мусора.
Мгм. <chuckles>
Вот. И, ну, ему на зарплату тоже собирать сумму. Это повысит, э, ответственность людей в том плане, что, м, здесь, смотри, можно рассчитывать либо на камеру, либо на то, что те, кто заметит, э, значит, нарушителя, они его призовут к порядку.
Мгм.
Да, и для того, чтобы их больше мотивировать это делать, можно вот такой вариант с наёмом дворника. Э, им можно п пригрозить, скажем так, для начала. Сказать, что вот у нас так не получается, ну, значит, будем скоро устраивать новый сбор, как бы, чтоб дворника нанимать.
<chuckles> Мгм. Опять-таки большая же вероятность а, как говорится, тех кто будет против тогда уже. Просто, м, есть такая ве э, вот
Не, не, и в том-то, в том-то и дело, что я подчеркиваю, подчеркиваю слово "пригрозить". Знаешь, те, кто будут против, они, ну, вот этот порог, после которого они начнут выражать свои, э, ну, с ну, начнут возражать вслух, он достаточно высок. И поэтому, м, я полагаю, что, э, необходимый нам с тобой эффект может наступить после того, как люди, в принципе, задумаются о перспективе. Что им придётся там из своего кармана выделять дополнительные, ну, я не знаю, там 50 евро, скажем, на оплату дворника.
М. Мгм. <chuckles>

А, м, бывает, но, опять-таки, там тот, кто будет подавать, нужен э, должен, как говорится, а, иметь деньги на то, чтобы оплачивать адвоката, и если он докажет, то да, те люди, которых оштрафовали, им придется заплатить потом тебе за адвоката, но Большая вероятность того, что ты просто проиграешь, ты потеряешь не 1 тысячу евро, у, в попытке того, чтобы доказать, что эти люди совершили оплошность и что им грозит штраф 600 евро.
Так, ну смотри, что я могу на этот счёт сказать? М, видимо, судебная практика в твоей стране пока не настроена. Значит, что я советую? Идёшь к зелёным, вот, а находишь, э, значит, местного твоего депутата, я не знаю, муниципального или городского, м, он по-любому будет, это, очень въедливым субъектом, вот, и захочет, это, пропиариться на этой теме. И если ты, й если, как бы, ты, м, скажем так
Мгм.
ну, сумеешь этого человека заинтересовать, он те всё сделает. Он, а, он и адвоката оплатит, он в интернете опубликует, вот, он и там, не знаю, чё-нибудь с с с полицией договорится, там, с судом, чтобы этому делу дали ход. Поэтому вот действовать политическими методами можно попробовать.
Но это уже не переходит за границы, м, как говорится, банального человеческого. Ну, хоть, э, хотя бы того, что это уже начинается, как это выразиться, а, крысятничество.
За какие границы? Добрососедства?
Ты просто-напросто уже начинаешь сдавать своих соседей.
Если подожди-подожди, ну, к к к к крысятничество, наскока я понимаю, это когда ты действуешь скрытно. Нет?